Eu eu eu domino praticamente praticamente não, eu domino 100% do que eu falo, sempre. Eu eu vou muito preparada, né.
Certo. Você está preparada, ok, isso é importante também.
O que que acontece? É é, isso isso é muito importante, né. Mas assim, o que que eu que que eu acho na na minha cabeça? E aí eu queria sua opinião. Por exemplo, eu acho assim, hã, eu tenho que apresentar inglês, ok? Eu eu falo bem inglês
Hum. Certo. Certo. Uhum.
hã, eu não sou nativa, mas a maio a ci 60% das pessoas que estão lá também não são, porque eles são da Europa, ok? Tá, tudo certo. Mas assim, eu penso: "Ah, eu sou mulher, hã, eu eu tô num ambiente basicamente masculino, hã, eu eu venho de um país que não tem expressão nenhuma nesse mercado." E aí até o meu marido fala, né: "Devia ser motivo de orgulho." Mas pra mim não é. Eu eu vivo com esses medos e esses fantasmas dentro da cabeça, entendeu?
Ok, isso é muito bom. <laughs> Uhum. Certo. Sim. Mas você não você não tá vendo como é insegurança sobre quem você é? É sobre sobre quem você é e sobre a visão que você tem de si mesma? Porque assim, você não sabe se as pessoas estão pensando isso ou não, só que o que o seu marido falou faz muito sentido. Falou assim, você sabe quem você é, você só tá tendo dúvida da imagem que você tem na cabeça da outra pessoa. Você sabe o que você sabe, você acabou de falar que você sempre vai muito bem bem preparada, mas você sabe o que você vai falar, você sabe o seu posicionamento, você sabe que você tá correta, você sabe que você tem moral pra falar aquilo que você tá falando, de de estar onde você está, mas você acredita que o outro acredite que não. E aí, você acaba ficando sem graça, você acaba sendo afetada, entendeu? Então, e e
É, total, né. Uhum. É. É, exato, exato, porque como eu acho que eu sou eu eu acho não, eu sou aquela pessoa mais low profile, assim, sabe. Eu sou mais da minha, eu não sou aquela pessoa, né. Tem gente que sobe no palco e e se transforma. Eu não sou essa pe exatamente, eu não sou essa pessoa, né. Então, eh, mesmo com todas as técnicas que eu aprendi, não é da minha personalidade, né. Mas é engraçado, parece que assim, sempre isso aparece na minha vida, que é pra eu quebrar essa barreira, sabe. Mas é muito difícil, é muito difícil pra mim mesmo, assim. Eh, eu sou aquela pessoa que sente aqueles sintomas físicos, sabe.
Aham. Sim, se transforma, né? É uma vira Meryl Streep, né. Aham. Uhum. Hum. Tá. Uma pergunta:
E aí eu fico buscando aquela carinha mais empática, eh, é é desa desafiador pra caramba, sabe?
Aham. Ó